Ah, hindi ko siya masasa matuturing na mag-isa kasi, meron kasi akong kaibigan na nagko-coordinate ng mga travel. Kaya oo. Kaya kumbaga doon na lang din ako sa kanya na kahit na sabihin mong solo traveler o sa solo joiner, di ba? <gasps> Pero, hindi ko siya ma oo, nando'n pa rin yung kaibigan ko kasi siya nagko-coordinate.
Ah. Ah. Oo, oo. Ayan. Oo. Oo, oo. May kasama ka pa din. Oo. Subukan ko nga minsan sumali sa mga ganyang klase ng grupo. Hindi kasi ako masyadong ano eh, alam mo na 'yon hindi man ako masyadong "social butterfly" na tinatawag nila. Me medyo nahirapan ako makipagkilala sa mga yung mga ba bagong kaibigan, mga gano'n. Pero subukan ko nga din para may makakasama, oo.
Oo. Hmm. Oo. Alam mo maganda. <chuckles> Oo. Oo, ya Oo, maganda kasi minsan bigla-bigla na lang din kayong mag-uusap-usap kahit hindi naman kayo magkakilala. <laughs> Bigla kayong, wow, parang close na kayo agad.
Oo. Tama. Hindi oo, tama 'yon. Baka baka nga makahanap din ako ng mga bagong experience, 'no? Kasi, 'yon nga minsan nakikita ko yung mga grupo na nagyayayang umakyat ng mga bundok. Yung mga ganyang mga hiking. Oo, baka hindi ko pa nasusubukan yung gano'n eh, kaya baka baka maganda, baka nakaka-ano din pala, nakaka-relax kahit papaano. 'Tsaka para masubukan din di ba? Kahit isang beses lang sa isa buhay natin, masasabi mo lang na nasubukan mo. <laughs> Mhm.
Oo. Oo. Oo, nakaka-relax. Oo. Yan. Oo, tama, i-add mo 'yan sa bucket list mo. <laughs> Sinisigurado kong maganda.
Oo nga, mga ganyan, 'no? Ano naman, sa pag, ah punta sa ibang bansa, nakaranas ka na ba ng gano'n?

Oo nga sa ano, sa imigrasyon 'no, ganun. <laughs> Kailangan mong ipakita na kaya mong panindigan yung pagpunta mo do'n. Oo. Baka kasi yung ka yung kinakatakot nila 'di ba yung hindi ka na uuwi? <laughs> Oo.
Mm. <chuckles> Kaya nga eh. Kaya ay nak Mag oo. Ay naku, alam mo namang mga Pilipino medyo ano, masyadong advance mag-isip. <laughs>
Oo nga tama. Yung bina <laughs> yan, binabanban bantay sarado tuloy tayo pagdating sa mga ganyan. <laughs> Ah, alam mo, buti ka pa na-experience mo na yung snow. Ako kasi hindi ko pa nararanasan talaga na makapunta sa lugar na may snow o niyebe, 'no. <laughs> Hindi ko pa talaga oo.
Oo, naku, totoo. <chuckles> Mm. Oh. Naku, sa una nakakatuwa, pero sa sa <laughs> sa mga susunod hindi na, oo.
<laughs> Ah, ganun pala. Alam mo ba yung mga kapatid ko, sinusumpa na din nila yung ano, yung niyebe nga. Kasi nga talagang ano, eh, yung pagdating ng taglamig talaga as in, yun talaga yung yung hanggang tuhod mo yung snow, talagang nahihirapan ka pa papunta dun sa trabaho mo. Yun nga isa sa galit na galit sila 'pag ano, kaya 'pag umuwi sa oo nga, yun din yun din. Lalo sa matini kinakatakot nga ng mga matatan mas makakatanda kong kamag-anak sa abroad yun nga, madudulas ka sa ano, sa sa yelo kaya <chuckles> delikado din, 'no? Mm.
<scoffs> Mm. Oo. Totoo at saka madulas. Mm. Oo. Oo. Ayan, totoo yan. Totoo, kaya nga buti nalang buti nalang yung, um, kamag-anak ko nun hindi siya <chuckles> sa may mga malalamig o di kaya mga sa may part ng California. Kaya, keri lang.
Oh, oo. Oo nga. Pero ano sa tingin mo, anong pinaka importante para maging special o memorable ang isang bakasyon?

Hmm.
Sa tingin ko, yung mga tao na kasama. Mas nagigisang memora memorable eh, 'di ba? Ikaw ba?
Ayun. Ayan. Oo. Akala mo sa te ah, ako din ganyan yung opinyon ko, 'no. 'Pag 'pag may kasa kasama mo talaga yung mga gusto mong makasama, mas mas masaya talaga yung bakasyon, mas memorable. Kaya ayun din eh, ayoko kaya ayoko din talaga mag-travel ng mag-isa, eh. Kahit may mga kaibigan ako na inuudyok talaga ako, "Hindi, subukan mo lang baka baka mag-enjoy ka, 'di ba?" Yung mga gano'ng klase ng ano, mga usapan. Pero kasi sila nagta-travel sila ng gano'n. Oo. Parang ayoko ako ayoko talagang mag-travel ng wal hindi ko kasama yung mga kamag-anak ko, kasi lalo na yung mga kapatid ko, talagang 'pag magkakasama kami nag-e-enjoy talaga ako. Pero yung ex yung shared experience ba na sinasabi nila, oo, ma mas mahalaga yun kaysa sa ano eh, kaysa dun sa destinasyon na pupuntahan niyo, para sa'kin, ah, so o kaya sa mga gagawin niyo, sa mga kakainin niyo, mas mahalaga yun. Kasi parang 'pag wala kang ka-share talagang, para saan pa yun, 'di ba? 'Di ba minsan mapapaisip ka ng gano'n. <laughs> Oo, mag oo.
Mhm. Ayan. Mhm. Oo. Ako ata yung kaibigan mo na yun. Oh. Mm. Yan totoo. Ayan. Oo. Oo. Oo, yan. Mhm. Yan, oo. Totoo talaga yan. Kaya maganda talaga 'pag maganda rin yung mga kasama mo at saka, ah, kumbaga ano eh, sa magaan sa loob din silang kasama, 'di ba?
Oo. Oo, tama. Huwag naman yung ano, yung parang kada yaya mo, "Hindi, punta tayo dito", "Hindi, ayoko eh", KJ ba yung tinatawag na yun K Oo, huwag naman yung ganun, yung oo, huwag yung tanggi ng tanggi. Buti na nga lang yung mga kapatid ko hindi hindi gano'n hindi sila gano'n. Talagang sila pa nga yung nag naghahatak sakin sa mga iba't ibang klase ng restaurant minsan, kahit ayokong kumain ng mga gano'n. <laughs> Mapapaano ko na lang, <laughs> mapapapayag ka na lang kasi yung enthusiasm nila talagang nakakahawa. <laughs>
Oo. Naku, mahirap yun. Oo. Oo, yan. Maganda talaga 'pag magandang kasama mo din, mga masasayahin, ganun
Oo. Ayan. Ayan, so, maraming salamat dun sa ano natin, masayang kuwentuhan, 'no, sana marami pa tayong maging pagkakataon na makapagbakasyon.